A ver, cuéntame, ¿qué errores cometiste al aprender por tu cuenta?
Ujú. <chuckles> Pues es que, uy, de errores, uh, he tenido, mm, bastantes. <chuckles> Pero, claro, sí, ¿no? Pero yo siento que, el error más grande que he cometido en mi vida, digo y digo más grande, porque pude
Ay, como todos. Ajá. Por querer aprender por tu cuenta.
Eh, pues sí, o sea, porque sí justo estaba aprendiendo por mi cuenta, sí, no, o sea, aunque tenía cierto como capacitación.
Ajá.
Pues me dejaron solo en algún momento y o
Ay, cuéntame, por favor, ¿cómo estuvo? Cuéntamelo todo.
Y sí, sí, sí. No, es que, ah, ¿por dónde empiezo, no? <chuckles> Este.
Por el principio, siempre por el principio. <chuckles>
Pues haz de cuenta que yo estaba buscando trabajo, eh, después haz de cuenta que de egresar, bueno, ya tenía rato de egresar, tenía a lo mejor unos 4 años de haber egresado de mi carrera.
Ajá.
Entonces, pues tuve la fortuna de que una empresa, pues bastante grande, Pepsi.
Ah, muy bien.
Este, me contrató para ser su, eh, pues, el encargado del tratamiento de aguas para utilizarlo de ingrediente y Sí, la verdad, sí. Porque lo utilizaban de ingrediente desde un pozo, entonces tenía que pasar por un buen de tanques, filtros, este, ya sabes, ¿no? Para purificar el agua y que se pueda hacer se puedan hacer las mezclas
Mm. Súper interesante. Sí, sí, sí, sí, sí.
de los, sí, del refresco, de los jarabes, de todo eso. En entonces, este, bueno, cosa que yo no sabía, me lo intuía, pero no sabía, <chuckles> es que iba a ser demasiado demandante, porque, aparte de que los turnos eran muy pesados, o sea, te hablo de que literalmente a veces había que hacer turnos de 24 horas.
Claro. Ujú. Okey. <gasps> Oye, pero eso es inhumano.
Nada más me daba Sí, pero me daban horas extras. <chuckles>
Ah, bueno, eso ya motiva.
Sí, la verdad, sí, y pues ya a veces eran como hasta horas triples. Entonces, pues yo la verdad de ahí no tenía bronca. Pero pero sí, no, ya te imaginarás el cansancio de repente porque porque a veces de repente, pues yo dejaba mis cosas preparadas, listas, o sea, porque había que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Pero de repente, si mantenías todo todo o sea, por ejemplo, un turno lo llevabas con problemas, ya el segundo ya era más tranquilo y el tercero ya te la llevaban más tranqui. Entonces, yo a los terceros turnos, pues ya lo llevaba tranqui, entonces ya podía, no sé, eh, darme una escapadita a los baños y echarme una jetita, ¿no? <chuckles> Entonces, este, pues sí, 1 horita, algo así nada más para, pues para rendir, ¿no? Enton entonces, este, pues en como tal en el laboratorio, pues había que estar haciendo, eh, constantes análisis de hora por hora, ¿no? Para que el agua estuviera en los parámetros correctos y sobre todo en norma.
<chuckles> Claro. Eso. Ujú, ujú. Uy. Okey. Ay, dios mío. Ajá, ajá. Ah, claro. Oye, pero a ver, espérate, dime, o sea, sabiendo que se podían aventar turnos de 24 horas, ¿no les tenían asignado así una cabinita, algo para poder descansar cada vez que podían?
No, ¿tú crees? No, malditos. <chuckles> Entonces sí, la verdad sí. Eh, lo bueno que algunos supervisores s ya sabían que nos íbamos a dormir, y, pues, no nos decían nada, ¿no? Nada más nomás así como que: "Estate al pendiente de de de tu zona", ¿no? Porque no vaya a llegar alguien, y de repente, no hay nadie. Yo: "Sí, no te preocupes". Bueno, entonces el chiste es que este, pues, yo estaba haciendo mis análisis, ya sabes, de hora por hora, de físico, físico-químicos, ¿no? Ahí, sh sh, todo todo cool. Pero, eh, no, soy ingeniero agrónomo, pero sí manejo sí manejo la química, ¿no?, de todos modos.
Oye que fuerte. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Ajá. ¿Pero es químico? Ah, okey. Sí, sí, sí, sí, claro.
Entonces, este, pues por eso me me dieron el el trabajo, sino hubiera estado más perdido. <chuckles>
Sí, sí, sí. Claro. <chuckles> <chuckles>
Entonces, este, entonces yo salgo bueno, tengo tengo que salir un poco a donde están los tanques para ve ir por mis muestras de agua, ¿no? Ver, verificar que los tanques o sea, porque, el agua pasa por unos tanques de filtros, que tienen ciertas micras de de espacio para que todos los los pues, la materia orgánica, o cosas ahí que esté contaminada el agua, pues, ahí se quede. Y luego ya pase por otros filtros donde ocupan cierta resina. Eh, que esta resina lo que hace es sint hacer un intercambio catiónico de de justo los los minerales que tiene el agua, ¿no? Para hacerla más suave, o sea, quitarle los los calcios, carbonatos, o sea, un buen de cosas, ¿no?
Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. La la equilibra, digamos.
Ajá. Y otros tanques que pasan, este, por igual otro tipo de resina, que básicamente hace lo mismo, pero baja el pH. Entonces, entonces, por eso es que tú puedes en una, eh, agua de garrafón, pues, tomarla sin problema, porque ya sabes que lleva todo este proceso tan meticuloso, ¿no?
Ajá. Ah. Ajá. Claro, claro.
Eh, el problema aquí es que, estos tanques, en algún momento, se saturan de toda el agua que les va pasando. Entonces, ya no pueden bajar el pH. Entonces, empiezan se empiezan a acidificar. Entonces, tú tienes que sacar el tanque de servicio y regenerarlo para que pueda. Ujú.
Ah. <gasps> ¿Y tienen indicadores? O sea, ¿que les que les manifiesta que está pasando ya eso?
Sí, sí, sí. Justo, y yo hacía todo eso cada media hora, cada, sí, cada cada media hora cada media hora, cada hora, así.
Okey. O sea, es constante.
Superconstante, sí, todo el todo el turno estás en friegas, o sea, de un lado al otro. Entonces, este, en una de esas, pues, yo detecto que uno de mis tanques ya se botó. Ya ya no ya no aguanta más, entonces, lo saco de servicio. Y, para regenerarlo ocupas ácido clorhídrico.
Uy. Ajá. Ajá.
Este, no no sé si sepas que el adid el ácido clorhídrico es supercorrosivo, superdañino, es prácticamente el
No. No, pero si me das un ejemplo, por ejemplo, de, ¿qué tiene eso y por por e por qué es así?
es prácticamente, lo que tú utilizas en tu estómago para digerir.
Ah, palabras mayores.
<chuckles> Sí, y nosotros aquí lo utilizábamos en en cantidades industriales, o sea, 200 litros, 400 litros, ¿no? <laughs> Entonces, para regenerar este tanque yo ocupaba 200 litros. Entonces, me voy me voy al tanque que carga para después mandarlo al tanque que ocupa ser regenerado
Dios. <gasps> Ajá. Ujú.
pero me tenía que partir en 2 porque, justamente, también tenía que hacer otros análisis en el laboratorio. Entonces, digo: "Diablos, ¿cómo le hago para partirme en 2?", o sea
Ujú. Claro.
Entonces, me quedo así como que: "Oh, diablos, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Ah, okey". Entonces, dejé dejé picado el botón para que se cargara el ácido, pero lo dejé atorado.
<chuckles> <gasps> No, no, no.
<laughs> Entonces, yo me voy al laboratorio y digo: "Ah, tranquilo, en 10 minutos ya acabé de hacer esto que tengo pendiente, voy al tanque antes de que se desborde y, este, y ya, todo aquí nada paso".
Sí, sí, sí, sí, sí. Y ya, manejo las 2 cosas.
Sí, poquito. <chuckles> Entonces: "Pues, aquí nada paso", ¿no? Entonces, pues, pongo pongo pongo mi alarma, porque yo soy mucho de alarmas para, eh, identificar que la puse por algo, no sé qué, pero ahorita investigo por qué demonios la puse, ¿no?
<chuckles> Ajá, ajá. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí.
Entonces, según yo, puse mi alarma, y acá ya estoy haciendo mis análisis, no sé qué, y de repente, pues, de todo el cansancio que tenía, me empiezo a quedar dormido.
<gasps> Dios.
Sí, no manches. Entonces, me quedo dormido y por algún bueno, no sé si mi subconsciente como que agarró confianza de que sintió que, pues, estaba la alarma, ¿no? Entonces, de repente, yo no me doy cuenta en qué momento me quedo dormido, y en ese momento entra una una como supervisora provisional, por así decirlo, a <chuckles> que de hecho, yo le caía supermal, no sé por qué. <laughs>
Ajá, ajá. Ajá. Ay, no.
Entonces, este pues, pasa pasa y está ahí: "Víctor, te quedaste dormido". Y yo: "Ah, sí, perdón, es que vengo de un turno así y así". Y me dice: "No, Víctor, no puedes hacer eso, qué tal que no sé qué". Y yo así como que: "Ah, bueno. Sí, no no te preocupes, tranquila. Aquí yo tengo todo controlado. De hecho todo bajo control". Y se me fue, por completo, que estaba llenando el tanque de ácido, ¿no?
Todo bajo control. Dios.
Y, de repente, una chica que estaba s justo haciendo el aseo por esa zona, este, se mete, pero asustada, al labo al laboratorio y me dice: "Oigan, este, es que allá afuera huele muy muy feo, y me estaba lastimando la nariz". Y y la y justo ahí estaba la supervisora, ¿no?
Ujú. <gasps> <gasps> <gasps>
Y dice: "Víctor, ¿estás cargando ácido?" Y yo: "No, porque, o sea, sí, pero todo está jo bajo control. Mi mi alarma todavía no suena", ¿no?
Sí, todo bajo control. <gasps>
Y entonces, volteo a ver mi celular y no puse la mentada alarma. No se puso. Y
Dios, no, no, no. Tierra ábrete y trágame.
Sí, yo en ese momento me sentía Aparte de que me asustó porque estaba dormido y me asustó, y luego entra e esta chica de la nada, todavía más asustada. Este, pues, no, yo perdí los estribos en ese momento y que me echo una carrera hacia el tanque. No, pues, el ácido ya se estaba desbordando. No sé, no s
<gasps> Ay, no, no, no.
no no sé en qué momento pasaron tanto tiempo. <laughs>
<gasps> Pues, claro, te quedaste dormido.
Sí, pero no no supe cuánto tiempo, o sea, hasta la fecha no sé cuánto tiempo me quedé dormido. <chuckles>
Pero es que volvemos a lo mismo, o sea es que es inhumano, o sea digo, aunque te lo tripliquen y aunque te lo paguen, o sea, un cuerpo, una mente no reacciona si no descansa. Y qué irresponsable la empresa de permitir eso.
Ajá. Sí, no, sí. Sí, claro. Sí, y no es la primera vez que pasa. Porque porque después de eso, pues, yo ya sabes, ¿no? Estaba completamente destruido de que: "Oh, cómo pude haber hecho esto, me pude haber, este, mandado un". Sí.
<gasps> Claro. Lo culpable que te sentías, ¿no? Porque sabes que son químicos peligrosos.
Sí. Me sentía más culpable por la persona que olió eso de golpe. Porque yo también cuando me acerqué a cerrar el el tanque, me dio de golpe y, oh, me quemó la nariz. Neta, sí. Pero feo, feo, feo, feo.
Por supuesto. <gasps> Oye, qué f qué complicado. Qué delicado.
Y pu Sí, sí, sí. No, entonces, ya te imaginaras el desastre que hizo. Paré la m la paré la planta por 1 hora o 2 horas. Porque aparte como se desbordó, se fue por la coladera, y la coladera va hacia la cocina, va hacia los baños, va hacia ¿no? Entonces, hasta en la misma cocina estaban oliendo ácido, ¿no? Entonces
<gasps> Oye, pero, ¿qué hiciste?
pues ya, que empecé a correr y fui por un amigo que, este, ya llevaba ahí como bue
¿Y cómo se limpia eso?
<chuckles> Justo yo no sabía, ¿no? Entonces, fui por este amigo que ya lleva como 20 años en la empresa, entonces ya se la sabe de todas, todas. Le digo y justamente también se llama como yo, ¿no? Le digo: "Víctor, por favor, ayúdame". Y me dice: "¿Qué pasó?, ¿qué pasó, hijo?". Y él me dice, este, le digo, este: "No, es que se me acaba de derramar el ácido y no sé qué hacer. O sea, ya se está metiendo por no sé dónde". Y y él bien tranquilo, así me dijo: "Ah, sí, esas cosas pasan. Mira, vente, corre". Y <chuckles> y ya, nos fuimos por un pasillito.
Ajá. Ajá. Ay, dios. Ay. Yo creo que esas palabras, para ti fueron las palabras más mágicas que habías escuchado en tu vida.
Sí, te lo juro que sí. O sea, porque ya, eh, con él me sentí mucho más seguro de que ya había, este, alguien Sí, que ya había alguien aparte a cargo de la situación, ¿no? Y y sí, claro. Entonces, ya f va y vamos hacia un lado un lugar donde había muchos costales de cal. Este, y me dijo, mira, le ahorita le vamos a a echar esto para que se neutralice, ácido base. Y y ya ahorita "¿No tienes el kit de acid de ácidos?" Le digo: "Sí, pero estaba vacío". Me dice: "No, ahorita ahorita no te preocupes, vamos por una pala, le echamos, no sé qué y tal, la, la, la, la, la. Y sí, ya fuimos. Echamos, este, eh, la cal a todo lo alrededor de de donde estaba el derrame.
Qué ya había sucedido, ¿no? Claro. Que sabía más que tú. Ajá. Ajá. <gasps> Ajá.
Y ya. Y aparte también algo que co que preocupó, es que esto, pues, es algo volátil, entonces, se forma una nube de de ga
Ay, no, Dios mío, no.
Entonces, cuando volteamos hacia arriba estaba completamente gris. <chuckles>
<gasps> Oye, ¡qué fuerte!
Y entonces, pues No, sí, por eso te digo que la planta se cerró como, sí, como 1 hora y media, no sé qué. Y pues ya si ya te imaginarás que para tra traducción empresas, esto es millones de pesos perdidos, ¿no?
Ay, Dios. Ajá. Ah, exactamente. De pérdida.
Ujú, pero millones, o sea, ya después me leyeron la cartilla y me dijeron: "¿Sabes lo que significó este error tuyo?" Y yo: "Pues sí me imagino, pero pues échamelo", ¿no? Significó pérdida de 1500000. Y yo: "No inventes, ¿en serio?". "Sí, porque la producción de ta tanto, tanto, multiplicado por tanto". Y yo así de: "Ah, bueno, sí". Yo yo pensé que ya me iban a correr, ¿sabes?
Claro. Exactamente Cada minuto, ahí es dinero.
Ujú, yo yo pensé que ya me iban a correr. Y justamente lo que aprendí por mi cuenta fue a no confiarme tanto, ¿sabes? O sea, y a y justo a saber escucharme, porque justo yo pude haber dicho: "No, ¿sabes qué? No me voy a aventar los 3 turnos".
Ujú. Sí, era lo que te iba a preguntar. O sea, ¿co q en qué momento te cayó el 20 ya después del susto, ya después de todo eso? ¿En qué momento te cayó el 20 del aprendizaje? O sea, de de más que reprocharte, o sea, ¿qué es lo que no debiste haber hecho? ¿Qué qué qué fue el error?
Ujú. Pues sí, yo lo enumeré así, aprender a escucharme, porque yo dije: "No, yo sí puedo exigirme todavía más". No, porque dije: "No, sí puedo completar todo este turno". De hecho, sí sí lo completé, pero lo completé ya por orgullo. Ya, de hecho, ya hasta el el completamente el sueño se me quitó. <chuckles> Pero pero sí sí me veías ahí en el en el comedor todo así cabizbajo, hasta llegó otro supervisor y me dijo: "¿Cómo estás, Vic?" Y le digo: "No, pues bien bien agüitado, porque así me pasó esto y esto". Y me dijo: "No te preocupes, a mí también me pasó. Este, esto es bastante común, pero pues no debería de pasar porque porque eso y el otro". Y sí, justo lo que tú me mencionabas fue Es que la empresa no se pone a ver, pues, este lado, ¿no? Entonces, me dice: "No, mira, tú tú tranquilo, tienes que aprender que que justamente los errores siempre van a pasar y, a veces, no hay manera de evitarlos. O sea, sí hay manera, pero cuando ya estás en el problema, pues, ya, solamente cue queda ap-aprender justamente de de tu error que hubieras hecho, enumerarlo para después tenerlo en cuenta, y y ver qué p qué puedes evitar desde desde el inicio, ¿no?" O sea, porque
Sí. Sí, por supuesto. Claro. Claro. Ujú, ujú. ¿Y no te volvió a pasar nunca más mientras estuviste ahí?
Ah, nu nunca ya me volvió a pasar, ¿no? p me dejaba de llamar Victor si me volvía a pasar. <chuckles>
Claro, aprendiste muy una lección muy fuerte, pero afortunadamente no hubieron pérdidas humanas.
Sí, claro.
Sí pérdidas económicas, pero hay errores, eh, que pueden costar, eh, pues, lo más valioso que es que es la vida, ¿no?
Sí, pero Ujú. Más que millones. Ujú. No, y eso es justamente lo que yo después porque a mí me tocó capacitar a otros nuevos, que justamente
Y se los hiciste ver desde el principio, claro.
Yo lo primero que les decía era: "Esto es lo que puede pasar, los errores, porque a mí me pasaron y hasta tengo fotos". Entonces, pues <chuckles>
Oye, pues, qué increíble, porque exactamente le enseñaste a los demás lo que lo que puede pasar, que es lo importante. Gracias, gracias, gracias por compartir algo tan importante.
Definitivamente.